Э, у него, э, 2 коронных блюда, даже 3. Э, это на завтрак это блинчики.
М. Мгм.
Э, такие блинчики, как у него, я больше никогда и нигде не ела. И сама когда пыталась сделать, хотя следовала рецепту, как ну, его личностному рецепту просто один в один, продукты купила специально те же самые, даже бренды те же самые, и всё равно у меня не получилось.
<laughs> Мгм. Да. Мгм. О. Эффект не тот. <chuckles>
Эффект вообще не тот, не знаю, у него какой-то секретный ингредиент, про который он умолчал, я думаю. Я вот не верю.
Мгм. А, может, у него своя какая-то вот магия именно в приготовлении? Ну класс.
Мне кажется, что да. Потому что, а, у него блинчики что-то между налистниками и оладушками. Как бы не такое большое и тонкое, как налистники, но и не такие плотные, как оладушки. И вот, а, как бы даже пойти в ресторан заведение- такие не приготовят, потому что это что-то именно оригинальное в его интерпретации.
Мгм. Мгм. Да-да-да. Ну он тоже, наверное, для себя вот как выработал какой-то свой рецепт, да ты как как говоришь.
<smacks lips> Да, он, э, а, там определённую муку покупает, определённого бренда. Он ещё там смешивает обычную муку, а, пшеничную с, э, э, миндальной.
Мгм. М.
Э, не знаю, почему конкретно он решил это сделать, но вот так вот, э, состоялся его рецепт. А потом молоко только детское. Опять-таки я не знаю, чем оно отличается от обычного, но он покупает принципиально вот это детское молоко.
Класс. Мгм. Мгм. М. Интересно. И кефир ещё вдобавок. Ага.
А и кефир тоже там конкретный. Да, он смешивает кефир и молоко.
Понятно.
Какая там химия и <laughs> за этом за этим стоит, я не знаю, но
Мгм. Ну ты знаешь, вот у меня свекровь тоже добавляет в блинчики кефир, хотя я вот, э, не делаю этого. Вот так вот, да. Старое эт это с поколение делает по-другому.
вот такие вот ингредиенты. <smacks lips> Ну может он эт Да.